Uhum, uhum. Eu acho que mais ainda do que filme, talvez séries, hoje em dia é uma coisa tão comum. A série consegue aprofundar mais ainda a história, né, porque tem mais tempo, né, pra contar, pra desenrolar. Eu acho que se que, assim, pode ir mais a fundo ainda, o que é um meio interessante de contar uma história, assim, sabe, porque
Sim, também. Sim. Sim, vai desenrolar, né. Sim. Hum. É, eu lembro uma vez com a minha mãe, ela viu algum filme americano que falava sobre a guerra com o Japão e ela ficou: "Meu Deus, os japoneses, eles são muito do mal, assim, nossa, eles foram mui". Sim, ela foi muito influenciada. Aí eu falei assim: "Ah é? Então vamos ver esse outro filme aqui". Aí eu mostrei pra ela sim, aí eu mostrei pra ela o Túmulo dos Vagalumes, não sei se você já viu, que é um filme, uma animação do Studio Ghibli, aquele que fez A Viagem de Chihiro, Meu Vizinho Totoro, e é uma animação que também fala da segunda guerra, 2 irmãos, 2 crianças tentando sobreviver no caos da segunda guerra. Aí minha mãe ficou chocada também. <laughs>
Uhum. Uhum. Olha, influencia. Ó. <chuckles> Olha. Ai, vamos ver o outro lado. <laughs> Entendi. <laughs> Não, não. Uhum. Ah. Olha, que legal. Hã. Hum, a Hum. Olha só. 2 lados da história. É interessante, né, ter essas possibilidades, né, de de ver os 2 lados, e aí sim, você consegue tirar uma conclusão, né. Eu eu acho que é é é importante isso. E é o que está eu acho que está falt É. E, eu acho que é o que falta nas pessoas hoje em dia, essa clareza, assim, de ver mais do que 1 ponto de vista, né. Muito legal, adorei essa conversa, adorei, abriu abriu minha mente aqui. <laughs> Muito bom.
Sim Sim, sim. Uhum. Ver os pontos de vistas, né. Sim, exato. Sim. Sim. Eu também gostei muito. <laughs> Sim.